Ам, у меня есть проблема. Дело в том, что за, в, ну, последнее время у меня возникла такая достаточно серьезная задача, новая для меня. Мне, а, нужно по работе выучить, а, новый язык, э, до, ну, подтянуть его до хорошего уровня, то есть до, ну, приемлемого разговорного уровня, там, А2, В1 хотя бы. А, язык французский. А, у меня есть небольшой опыт в его изучении, но вот сейчас мне нужно полностью погрузиться в эту задачу и как можно скорее, а, собственно, а, выучить этот язык, а. Но, ам, дело в том, что мне всё-таки нужно отдыхать, а, как и любому другому человеку. И, а, каждый раз, когда я отдыхаю, каждый раз, когда я не трачу время на выполнение этой задачи, ам, я чувствую какую-то вину. То есть я не могу нормально отдыхать, не могу нормально расслабляться, потому что, ам, надо мною, вот, э, нависает вот эта цель, вот эта задача, и я должен, э, постоянно что-то делать, э, как-то пытаться выучить, может быть, новые слова, практиковаться вот в чём-то регулярно. И из-за этого не могу нормально отдохнуть. То есть в любое свободное время, например, когда я куда-то езжу, там, с друзьями или с девушкой, или, а, я, а, просто отдыхаю, лежу дома, там, после работы, а, меня постоянно мучает какая-то вина из-за того, что я не трачу это время на что-то действительно полезное, а, как мне вот кажется. А, то есть, э, м мучает вот эта вина за то, что я мог бы потратить это время на изучение, например, опять же, какой-то новой темы, какой-то новой лексики, какого-то нового я языка. Вот. А, сталкивалась ли ты с этой проблемой? Может быть, знаешь, а, что можно сделать? Как избавиться от этого чувства вины, когда ты отдыхаешь, когда ты ничего не делаешь, но при этом, а, над тобой висит вот эта задача постоянно?
Мгм. Н-да, ты знаешь, ситуация, которую ты описал, она действительно может, а, восприниматься как нечто давящее и дискомфортное. Потому что, судя по тому, что ты говоришь, а, у тебя действительно есть такая важная и достаточно неотложная цель. Ты очень мотивирован на изучение французского языка и делаешь всё возможное для того, чтобы этой цели достичь. А, но, а, конечно, а, ты живой человек, да? И б м, понятно, что у тебя есть какие-то паузы в, э, изучении языка, которые, на самом деле, естественным образом возникают. И очень жаль, что, а, в эти моменты ты испытываешь чувство вины. М, давай мы с тобой чуть подробнее обсудим твою ситуацию и посмотрим, можно ли каким-то образом тебе от него избавиться.
А, да, конечно, давай. А, потому что всё-таки, ну, я, как и любой другой человек, не могу постоянно чем-то заниматься, постоянно что-то делать. Всё-таки без нормального отдыха, э, без каких-то перерывов, всё-таки я просто не справлюсь, как и, опять же, любой другой человек.
Конечно, да. Ты очень, э, такую, а, правильную, очень конструктивную идею сейчас озвучил о том, что мозг человечка, человеческий, устроен таким образом, что он не может быть всё время на 100 % а, сконцентрирован, да, на выполнении какой-либо задачи. Для того чтобы, да, для т Как тебе идея такая, что мозгу, для того чтобы функционировать, для того чтобы выполнять все те задачи, которые ты, да, хочешь, чтобы он выполнял, ему нужно отдыхать. Ты согласен с этим?
Мгм. Ну да. Да, конечно. Э, я полностью с этим согласен, и мне кажется это вполне понятным.
Мгм. Тогда скажи, пожалуйста, вот по поводу чувства вины, которое ты испытываешь, есть ли ещё, может быть, какие-то факторы, о которых ты не упомянул? Может быть, это какие-то ожидания, э, тебя от тебя самого. Может быть, есть какие-то ещё внешние ожидания, которые давят на тебя и заставляют тебя чувствовать чувство вины, когда ты не занимаешься непосредственно изучением языка?
А, да, наверное. Дело в том, что, ам, я, может быть, как-то даже подсознательно сравниваю себя с, э, э, своей более молодой, э, ну, младшей версией. Потому что когда я был младше, мне, м, давалось намного проще изучение языков. Э, то есть, э, э, там, в начальной школе, э, я достаточно быстро освоил, по крайней мере, ну, такой неплох а, на неплохом уровне английский язык. Затем, а, уже позднее, там, в средней школе у нас были дополнительные занятия, а, китайского языка, и мне тоже он намного проще давался, чем, а, сейчас. Возможно, вот, э, поэтому, в том числе, появляется это чувство вины, а, какое-то, может быть, неудовлетворенности из-за того, что сейчас вот я, а, провожу, а, трачу вот это время на отдых, э, на, а, то, что я ничего не делаю. Хотя сейчас, ну, как мне кажется, мне нужно больше времени, может быть, а, на достижение этой задачи, этой цели.
Понимаю. Интересно. Мгм. Мгм. Ну хорошо, если ты сравниваешь, э, вот как ты говоришь, э, себя нынешнего, да, с собой прежним, а, с ответь, пожалуйста, на такой вопрос, наверное, прежде всего себе: насколько различается в целом давление на тебя вот того разлива, да, когда ты изучал в школе языки, и на тебя нынешнего со всеми вообще ситуациями, с которыми тебе, помимо изучения языка, приходится ещё справляться. Насколько оно различается, это давление?
Ну это, кстати, интересный вопрос, потому что я до этого даже не думал об этом. Э, действительно, все-таки когда я учился там в начальной школе, когда был ребенком, в целом, а, с меня и особого, ну, спроса не было, кроме, пожалуй, оценок. А сейчас все-таки я должен, а, работать, я должен зарабатывать, там, а, на оплату своего жилья. Я должен, а, опять же зарабатывать, э, получать, э, деньги. Ну, то есть я просто не могу не работать, и мне очень важно как раз таки, а, достичь этой цели: э, выучить язык вот на приемлемый уровень, чтобы, а, чтобы я мог как-то продвинуться дальше по своей работе. Собственно, поэтому передо мной стоит такая задача, и на мне больше ответственности. Действительно, вот я даже не думал об этом.
Конечно. Мгм. Ну да. Конечно, да, действительно. А ведь, э, груз ответственности он, э, ну, мягко говоря, не очень на самом деле помогает, э, вообще мозгу осваивать что-то принципиально новое. Потому что вообще любое развитие, любое научение быстрее всего происходит из точки покоя, да? Когда ты чувствуешь себя в безопасности, когда ты чувствуешь себя, а, наполненным ресурсом, да? Когда у тебя есть силы, и которые ты готов потратить на вот, на зва на освоение чего-то нового, да? Как тебе такая идея?
Эм. Да, конечно. А, я думаю действительно, а, так и, так и есть, так и происходит. Ам, ещё одна вещь, которая меня беспокоит, это то, что, а, я, ну, я помимо, помимо самого факта того, что я не занимаюсь вот тем, чем, как мне кажется, я должен, ещё и, ам, факт того, что я, может быть, э, сейчас, ну, вот, а, в данный момент мне как-то труднее закончить, а, а, какие-то задачи или достичь каких-то целей. Опять же, из-за в целом того, что, а, я, может быть, больше занят, чем раньше был, опять же, более в молодом, юном возрасте. И сейчас мне, а, как-то сложнее заканчивать, вот, начатое уже дело. И, наверное, вдобавок, э, к тому, что мне в целом, а, ну, передо мной висит эта цель, эта задача, а, меня ещё и как-то гложет то, что я не могу закончить то, что я уже начал, и вот завершить то дело, которое я к которому я уже приступил.
Мгм. Ясно. Мгм. Мгм. Ну, на самом деле твои как бы вот эти все тревоги, да, и твои ощущения, они совершенно понятные, потому что мы уже с тобой выяснили, да, ты признаешь, что ты находишься под большим давлением в целом. И, конечно, а, сложно в этой ситуации, а, от любого человека, который в этой бы ситуации оказался, ожидать от него, а, стопроцентной эффективности, да? Потому что всё-таки есть какие-то условия для того, чтобы обеспечить эту самую стопроцентную эффективность. Скажи, пожалуйста, вот если всё-таки немножко со стороны посмотреть на твою ситуацию, а, согласен ли ты с такой мыслью, что ты делаешь на самом деле всё, что ты можешь делать в этой ситуации, но вот просто есть некие обстоятельства, да, которые на данный момент они присутствуют, и ты не можешь их изменить, но ты делаешь всё, что ты можешь, всё, что ты должен делать в этой ситуации, в которой ты оказался. Как тебе такая мысль?
Ну да, наверно, если вот со стороны посмотреть на мою ситуацию в целом, наверное, это станет, э, как-то более очевидно, что ли, чем как, э, мне это кажется, по крайней мере. Поэтому, наверное, действительно, если, э, взглянуть на это со стороны, попробовать на это взглянуть со стороны, э, мне кажется, я действительно делаю сейчас всё возможное, всё, что от меня зависит, всё, что я могу сейчас сделать для того, чтобы достичь этой цели. Может быть, э, единственное, мне стоит попробовать, может быть, как-то, э, планировать, э, свой отдых лучше, может быть, составлять какой-то распорядок отдыха. Э, может быть, э, ты можешь что-то посоветовать по этому?
Мгм. Да. Да. Ты знаешь, на самом деле, а, возможно, вообще с чувством вины будет гораздо проще работать, если твой отдых будет запланированным, да? К ты как человек разумный, как человек взрослый, понимаешь, да, что тебе для того, чтобы нормально себя чувствовать, нормально функционировать, нужен отдых. И если ты будешь этот отдых планировать заранее, хотя бы на на день вперед, например, ну, какие-то, да, устраивать, может быть, короткие паузы, чтобы просто дать мозгу перезагрузиться, то эти тогда, м, паузы на отдых будут восприниматься тобой как что-то естественное и нормальное, и не возможно, не будут вызывать у тебя чувство какого-то недовольства собой. Как тебе такая мысль?
Хм, ну да. Ну и да, правда, я думаю, стоит попробовать. У меня были мысли об этом, но мне действительно нужно было, наверное, эм, услышать какой-то совет, получить какой-то совет от, э, другого человека. Э, с то есть посмотреть на свою ситуацию со стороны, может быть. Я действительно, да, прислушаюсь, э, к этим советам. Я попробую, э, всё возможное, вот, применить на практике. Опять же, насколько я это смогу сделать. Но я думаю, что эти советы действительно, э, могут мне помочь.
Понятно. Мгм. Мгм. Ну, я очень рада, если в процессе нашего разговора ты услышал, а, что-то, какие-то идеи, которые могут тебе пригодиться, а, в решении вообще твоей ситуации и в том, чтобы ты мог чувствовать себя лучше. И, безусловно, чтобы ты не испытывал чувство вины, потому что ты действительно делаешь всё, что ты можешь. И я желаю тебе успехов э в достижении всех твоих целей.
Да, спасибо большое а за эти советы. Я думаю, они действительно мне помогут. Всего хорошего. Спасибо.